أنا عندي مشكلة كبيرة أوي، وحاسة إن هي موقفة لي آآ، إحساسي بالحياة عمومًا لعلمك، حاسة كده إن عارفة لما الدنيا هتتغير لما الموضوع ده، آآ ألاقي له حل. أنا حقيقي مُحبطة منه امم، وحاسة إن أنا
امم احكي لي؟
آآ، أنا أنا وتعامُلي مع أولادي. حاسة دايمًا إن في ما فيش لغة تواصل بيننا وإن أي حاجة باقولها هي آآ، بيعتبروها تدَخُل مثلًا أو بيعتبروا إن أنا لما أطلب مثلًا هو ف ابني، أنت فين مثلًا، ده عشان أنا فضولية أو يعني آآ، بت باتدخل في خصوصياته مش إن أنا عايزة أطمن عليه. يعني المسألة بتبقى عندهم إن أنا عايزة أراقبهم وعايزة أعرَف وعايزة اللي هو إيه، تحكُّمية. رغم إن أنا باقصد إن أنا أتطمن، إن أنا أشوف هو آآ إن أنا واديتهم الإحساس ده كتير، وقلت له قلت لهم بشكل مباشر: "أنا ما يفرقليش أنتم بتعملوا إيه تحديدًا مثلًا، وبالسَنتي وبالمتر وب وكل التفاصيل، قد ما بيفرِق معايا إني أتطمن أنتم مع مين أو أنتم فين أو جايين إمتى، أو آآ، بتاع مين أصحابكم؟" يعني مجرد معرِفة كصحوبية يعني، حتى قلت لهم إن أنا شخص ما عنديش صحاب كتير، أنا حد يعني شوية آآ، مقفولة عليهم هما الاتنين، فإد يعني ادوني شوية صحوبية طيب. بس ما بيفهموهاش كده، يعني جايز ما أعرفش بقى طريقتي والّا همَّا ال الجيل كله كده، لأن صحابي بي بي بِيعانوا من نفس الموضوع. فأنا بصراحة مش عارفة المشكلة فين؟
آه. آه فِهمتِك. امم، امم. تمام. امم. آه، آه. طيب، هو أنتِ من وهم صغيرين أصلًا، كنتِ معوداهم على كده، والَّا برضه ما كانش في تواصل بقى، فهم كبروا متعودين على إنه عادي مش بنتكلم على طول، مش ضروري نحكي لماما، آآ عادي هنقول لها بعدين، أو بينسوا يقولوا لِك يعني. فهُم بيفكروا بالطريقة دي، والَّا كان دايمًا بتتواصلوا يعني مع بعض، وهم بقى كبروا اتغيروا أو صحابهم غيروهم أو كده؟
لأ، هم كبروا واتغيروا، لإن أنا زمان كان آآ عارفة حدوتة وأنتِ بتغيّري هدومك في ال آآ لبس المدرسة كده وتقعدي ترغي؟ أنا بنتي كانت كده، أنا كانت أول ما تيجي وهي بت بت باحضر لها مثلًا الغدا تكون واقفة معايا و وهي جاية من المدرسة تحكي لي عملت إيه، آآ، وإحنا قاعدين بعد على الأكل ممكن ألاقي ابني يحكي لي. آآ، حتى لما مرة كذب عليّا في حاجة معينة، أنا ما اديتلوش إحساس إن هو عمل كارثة، قلت له "لأ، ما كانش مفروض تعمل كده، ولو أنت كنت قلت لي على فكرة كنت هاوافق،" مش عارفة إيه واديته إحساس إن هو لأ، أنت أنت خفت مني بلا سبب.
امم.
فدي مرحلة م مرحلة، آآ عدت، عارفة ال فجأة كده بعد سن 12، 13 سنة، ابتدى كل واحد آه، اتغيروا تمامًا.
امم، امم اتغيروا.
اللي هو
يعني امم.
بس ممكن يكون حصل مني أنا تدخل وخوف الفترة دي جايز، آآ، ابتدوا مثلًا بنتي ت تبقى عندها آآ قصص و على الولاد ومش عارفة إيه، ابتديت أد أدّيها نصايح وتوجيهات، فهي توجيهاتي خافت منها لَتتحول لأوامر. ابني برضو ابتدى يشوف صحابه منفصلين شوية في في تفاصيلهم عن أهلهم، فحَبّ يقلّدهم. <tsk> مش عارفة بصراحة إيه اللي حصل بالضبط، بس حاسة دايمًا إن مش هم أو مش بيفهموني بشكل بيسيئوا الظن زي ما بيقولوا كده.
آه، فهمتِك. بُصّي، هو حقيقي فعلًا الموضوع صعب، وأنا يعني حقيقي حاسة بيكِ جدًا، لإنه مش حاجة سهلة إن تبقى علاقتكم حلوة كده وجميلة، ومرة واحدة تلاقي إنه أولادِك متغيرين و ويعني في حاجة مش مضبوطة في العلاقة. بس خلّيني أقول لِك إنه هو ده يعني مع تغير السن فعلًا بيكون الموضوع يعني صعب شوية عليهم إن هم يسمحوا أو يحبوا إن أهاليهم يتدخلوا أوي في شكل علاقتهم أو علاقاتهم مع أصحابهم بقى وكده، فيحبوا ينفصلوا بحياتهم، بس ده يعني ما يخلّيهمش إن هم ما يتواصلوش معاكِ ما يخليكِ ما يخليكيش متطمنة مثلًا هم فين، بيعملوا إيه. فيعني
لأ، هو امم، هو آه،
عايزة أقول لِك إنه لازم ت يعني، لازم ت تبقي متواصلة معاهم دايمًا تقولي لهم إنه <tsk> طمنوني عليكم، أنتم عاملين إيه؟ إيه رأ يعني تكلميهم كده ب بلغة بلغة هم يفهموها، مش يعني مثلًا مش مش كأم، لأ كلّميهم كواحدة صاحبتهم، يعني مثلًا، إيه يا شباب أنتم فين؟ بتعملوا ايه؟ قولي لي آآ، مثلًا كلمي بنتِك، إيه رأيِك أعمل كذا والّا كذا؟ أنتِ حس حسسيها إن أنتِ إيه، صاحبتها وبتاخدي رأيها هي، يعني هي هي صاحبتِك الكبيرة مش إن أنتِ بقى مامتها وبتاع، فاهمة؟ دي ممكن حاجة تفرق معاها مثلًا، مع بنتِك.
معلش، قولي. هو ممكن حتة إن أنا بدل ما آآ يعني أسأل هم عندهم إيه، آآ، أعرض عندهم عندي أنا إيه، يعني ممكن أ فعلًا آخد رأيهم في حاجات عندي الأول، فيحسوا إن أنا لأ، طبيعي إن الواحد ي ياخد رأي الناس، مش م يعني هم يمكن في السن ده، عايزين يحسوا إن هم كبروا، وليهم رأيهم، ويقدروا يتصرفوا بدماغهم من غير رأيي أو تصرفي أو نصايحي أو كده، فلما أقول لهم أنا كبيرة أهو، و ونفسي أعرف رأيكم أو تساعدوني في كذا، جايز فعلًا ده يفرق معاهم.
بالضبط كده يعني، دي حاجة فعلًا هتكون يعني مأثرة فيهم، وه وهتخليهم يحسوا إنه الله طب ما أنا كمان عايز آخد رأي ماما، أنا كمان عايز أتكلم مع ماما، يعني فاهمة فاهمة؟ الحاجات دي كلها كلها تخليهم ي يفكروا بشكل إيجابي، إن ماما جات حكت لنا، طب ماشي أنا بالمَرّة أحكي لماما عن الموضوع ده، عشان برضه أعرف رأيها إيه، يعني أنتِ تديهم الثقة وتفتحي لهم الأبواب، تحسسيهم إن الموضوع عادي يعني ما فيش أي حاجة، آآ أنا مش مجرد أم وأولادها، لأ إحنا صحاب عادي كده وكلنا. جمعيهم مثلًا برضه واخرجوا سوا، أو اخرجي مع كل حد لوحده.
إمم.
دي حاجة هتخليهم برضه يفكروا ب بشكل إيجابي وحلو، يبقوا مرتاحين أكتر.
هو هو الحقيقة أنا المشكلة في موضوع إن إحنا نقعد مع بعض ده، إن هم بقوا يحبّوا أكتر إن هم يخرجوا مع صحابهم. يعني مثلًا، لو في آآ فرصة إن إحنا ال3 فاضيين وينفع نخرج، فأقول لهم: "يالّا نخرُج." فكل واحد فيهم يقول لي: "لأ يا ماما، أنا اتفقت مع صحابي، آآ أروح المكان الفلاني." طب ما أقول لبنتي مثلًا، يمكن ابني ما يرضاش يعني عشان هم ب هو أكبر كمان، آآ، أقول لبنتي: "طب خ أنا هاجي معاكِ، بس مش كأم يعني، أنا نفسي فعلًا، مثلًا رايحين السينما، فأنا نفسي أشوف الفيلم ده، آجي معاكم." تتكسِف طبعًا، إزاي هتروح مع مامتها ويعني إشمعنى أنا اللي آجي مامت أجيب مامتي معايا! عارفة الإحساس ده؟ فتضطر طبعًا ت تعتذر لي، وتقول لي: "لأ يا ماما، مش هينفع." فاللي هو في كل الأحوال هم لأن هم تواصلهم مع صحابهم أكتر أو يعني ن نفس الدماغ، فبيحسّوا إن أنا مش مش قريبة منهم يعني أو مش إيه، مش لذيذة في خروجاتي. <chuckles>
آه، آه. آه، فهمتِك. إمم، فهمتِك. بُصِّي، هو بصراحة يعني فكرة سيئة، وشعور سيئ جدًا، آآ، إنه تحسي إن أنتِ مش قريبة لولادِك كده. بس أنتِ يعني اتكلمي معاها، خصوصًا يعني بشكل خاص بنتِك. آآ، يعني خَلِّيها تحس إنّ أنتِ من سنّها يعني، إن أنتِ قادرة تتواصلي معاها وتعيشي جَوّها وتعيشي نفس المود يعني، كلميها كده كأنك إيه، بتتكلمي مع واحدة صاحبتِك مش ما تحسسيهاش خالص إن انتِ أبدًا بتتكلمي من منظور أو منطلق الأم. ودي حاجة هتساعدها إن هي تopen up ليكِ أكتر، و وتقرّب لِك هي أكتر، هي تبقى عايزة أصلًا إنها تتكلم معاكِ.
ده ممكن برضو والله ي
دي هتبقى حاجة كويسة وفعّالة. إمم، يعني مثلًا، آآ، يعني بلاش تقولي لهم مثلًا: "تعالوا نخرج بُكرة أو كده." قولي لهم: "إيه رأيكم آخر الأسبوع نخرج؟" يعني عرّفيهم قبليها بيومين أو 3، بحيث يجهّزوا م ال المواعيد بتاعتهم على أساس إن هم خلاص مش فاضيين اليوم ده وخارجين معاكِ أنتِ. ويعني عارفة يبقى لازم ي تعملوا كده. قولي لهم أنا يعني، قولي لهم: "إحنا لازم نخرج مع بعض، عايزين نغيّر جَوّ سوا، بقالنا كتير ما خرجناش." يعني كل الأفكار دي هتفيد. حسّسيهم إنّ هم إيه لأ، لا محالة هتخرجوا معايا يعني هتخرجوا، يعني فاهمة؟ اللي هو أنتم أصحابي وإحنا ما لناش إلّا بعض وهنخرج. وهي يعني بتبقى إمم.
إمم، إمم. إمم. عارفة أكتر وقت، آآ، أكتر وقت فعلًا حسّيت به واستمتعت مع بنتي فيه، آآ، إن هي وافقت مرّة نروح النادي في يوم السيدات، ال البِسِين فيعني، هي كان كان يعني نادي جديد يعني أول مرة نشترك فيه، فر فوافقت إن إحنا يعني نتعرف عليه وكده، فرُحنا مع بعض، آآ قعدت يوم وقعدنا رغي، مش عارفة أقول لِك قد إيه، كان يوم ممتع بالنسبة لي، وأتمنى يعني وحسستني فعلًا إن هو يوم ممتع بالنسبة لها. فساعات كنت آآ يعني من وقت لآخر آآ أطلب منها، إن إحنا نعمل ال اليوم ده، فأنا لحد دلوقتي قدرت يعني أقنعها كذا مرة نروح ونعمله بس بشكل متباعد، اللي نفسي أعمله إن هو فعلًا يبقى بشكل منتظم. بس مع انشغالاتي أنا، مع ش مع دراستهم وشغلهم واهتماماتهم الموضوع بيتباعد. نفسي بقى فعلًا آآ- زي ما أنتِ بتقولي- أحاول ألاقي نقطة كده، نقطة تواصل كده، وما دام لقيتها قبل كده فهالاقيها تاني يا رب.
إمم. إمم. أكيد آه، يعني بُصِي ال الأولاد بيتغيروا وكل يوم دماغهم بتكون بتفكر بشكل مختلف خالص عن اليوم اللي قبله، فيعني يعني كل يوم جديد دي محاولة جديدة ليكم كلكم إنّكم تقربوا من بعض، فادّيهم يعني فرصة اتكلمي معاهم على طول، آآ، ما ما تقعديش مثلًا تيأسي تقولي بقى خلاص، ما همّ مش مهتمين مش عارفة إيه لا، لأ خالص. يعني كل يوم جديد عليكم حاولي فكري بشكل إيجابي أكتر، أتكلمي معاهم برضو تاني ما تسكتيش، كل الحاجات دي هتساعدِك فيما بعد إنِك يعني تقربي بعدين ليهم همّ -همّ بنفس آه، لأ طبعًا في أمل،- إن زي ما قلت لِك- الأولاد دماغها بتتغيّر مش ثابتة. ما فيش بقى إن هو إيه لأ إحنا كده وإحنا كده لأ خال خالص بالعكس، هيقربوا همّ منِك بقى هيلاحظوا أصلًا إنّه لأ، دي ماما على طول بتكلمنا، خلّينا نخرج مع ماما، خلّينا نشوف ماما عايزة إيه، فاهمة؟ هيحبوا همّ يقضوا وقت معاكِ لمّا يلاقوكِ إن أنتِ أصًلا دايمًا مهتمة بيهم. آآ يعني دايمًا في تواصل كده مع ما بينهم وبينك، فيقولوا لأ إحنا دايمًا ماما بتكلمنا، إحنا بقى المرّة دي نروح نحكى لها مثلًا، أنا محتاج آخد رأي ماما في حاجة أو كده، كل الحاجات ديّة هتكون إيجابية في تفكيرهم وفي نفسيتهم، وهتقربهم همّ بقى ل لِيكِ من تلقاء نفسهم كده، بس أنتِ يعني مثلًا يعني عادة بتكون الأهالي الأب والأم بياخدوا الخطوة الأولى. ف خدي يعني اف افضلي حاولي لحد ما توصلي.
طمنتيني والله، إن في أمل. معاكِ حق فعلًا. عندِك حق فعلًا، أنا لازم أنا ال أيوه، أنا اللي هابادر بده فعلًا همّ ب همّ مرتاحين في اللي همّ بيعملوه، ومع أصحابهم، فأنا اللي لازم أبادر وأعمل الخطوة من عندي صح. وأنا اطمنت أوي إن في أمل، فعلًا ميرسي جدًا على كلامِك معايا، بجد يعني فارق معايا كتير جدًا.
العفو على إيه. لو محتاجة تتكلمي في أي حاجة تانية أنا دايمًا موجودة، احكي لي وأتمنى لِك التوفيق، ويعني علاقتكم تبقى حلوة أنتِ أولادِك.
شكرًا.